Нет всё. А, в последнее время, а, очень сложно заниматься спортом. Я вообще очень активный человек по жизни. А, но в последнее время вот именно, а, травма ноги, после переезда, а, я ударила ногу, и эта боль мне мешает заниматься спортом, и плюс ещё вот, э, нехватка силы и энергии. Всё это мне мешает, э, заниматься спортом ежедневно. Это меня очень сильно расстраивает, э, у меня опускаются руки и каждый раз я начинаю, а, похожу недельку и, а, опять забрасываю спорт. Я хочу спросить у тебя, может быть, ты мне сможешь посоветовать, как мне в этой ситуации справиться, чтобы п не опускать руки и дальше начать з заниматься спортом. Потому что, ну, для меня это очень важно. Э, для меня в всегда физическая нагрузка- это была норма. В последнее время я занимаюсь, ну, прак ну, можно сказать, даже не занимаюсь, потому что мне не хватает терпения на это и не хватает, э, с э, чтобы собраться. Посоветуй мне, что можно в этом случае сделать.
Ой. Ой, ну, а, в во-первых, м, 1, прям, припервый совет: не расстраивайся, конечно же, и я попробую, а, разобраться в твоих чувствах и что-то посоветовать. И, э, можно, если ты не возражаешь, я задам тебе несколько вопросов, просто чтобы я я понимала, э, о чём мы вот именно говорим. Ничего это, да, можно задать вопросы?
Мгм. Хорошо. Да, конечно. Да. Кон да, конечно, мне очень будут важны твои советы, конечно, и вопросы. <sniffs>
М, спасибо. Но, смотри, у тебя давно, да, это, м, вот болит, давно эта травма произошла? Ты говоришь, при переезде, как давно это было?
Ах, тра э, вот это было в теч это было, э, год переехали мы год назад. Вот, и я вот побежала открывать мужу дверь и ещё пока не очень тогда ориентировалась в доме и так бежала, что наткнулась на, э, тумбочку и сильно ударила колено. Вот и с тех пор у меня очень сильно болит колено. Вот и плюс ещё очень сильная слабость сильная слабость в теле, которая тоже мне мешает заниматься, а, спортом. А, вот после вот того как, а, я переболела сильно ковидом, это было 2 года тому назад, сильнейший у меня был просто, м, я я мне даже снились сны по по 10-15 раз одно и то же, причём это, э, совершенно вот мы тогда как раз таки ходили, выбирали дома, смотрели и в этот период я вот заболела. Вот и мне снился один и тот же с сумасшедший, э, а, сон. Я захожу в квартиру и вот вижу вот, э, а, сладости, и вот эти сладости мне снились на протяжении 2 недель. Вот я засыпаю, с этими ужасами просыпаюсь. И вот после того, как я переболела ковидом, у меня вот сильная сильная слабость, и плюс ещё эта травма, которая мне не даёт никак, э э, вот эта боль не даёт мне, вот не отпускает, чтобы я могла спокойно, нормально прийти и отзаниматься в полную силу в тренажёрном зале.
Мгм. Ой. Понятно. Ага. Погоди. Так, то есть получается, это как бы одно на другое наложилось, да, и ковид, и потом травма эта. А, ну, а врачи? Ты пробовала х ходить к врачам, каким-то там, а, мануальным терапевтам или, а, к хирургу, который может понять, что с твоей но ногой происходит?
Да, да. Ах. М, да, ходила ходила я Да, сделали рентген, сказали ушиб, э, как бы немножечко снизить нагрузку. Это по поводу вот ноги бэ ходила я 2 месяца на иголки, но, к сожалению, как вот я вот чувствую вот эту вот боль, она как бы не отпускает меня, особенно когда я у усиливаю, делаю больше нагрузку на ноги, как бы боль возвращается. Меня, конечно, это сильно расстраивает, и вот, э, вот после ковида вот я чувствую, что вот я вот хочу, э, немножечко как бы пробежаться или пройтись, даже вот пройтись, потому что щас нога не позволяет бегать. Вот даже мне не хватает сил себя вот собрать и вот хотя бы 30 минут нормального нормальной ходьбы вот на в тренажёрном зале на этой дорожке пройтись. Я, конечно, очень, да
Так. Мгм. Мгм. Да, я понимаю, что это очень трудно, конечно, и что те хочется вернуться к нормальной активности, но с этим можно бороться, я думаю. Ам просто нужно время и н какое-то, наверно, всё-таки, а, упорство, хотя я понимаю, что у тебя упорства много, просто может быть немножечко руки опустились, но это всё поправимо. Во-первых, ам, если разрешишь, можно посоветовать, а, как бы пе нести активность, может быть, на другой какой-то, а, вид активности, например, пусть это будет не ходьба, не бег, а плавание, например. Ты когда-нибудь думала о том, что можно просто плавать начать?
Мгм. Да. Мгм. М. О, это замечательный совет. Да, я я раньше очень еби я с удовольствием ходила раньше, а, н у э, плавала в бассейне. Кстати, замечательный совет. Я даже даже д не задумывалась о том, что можно всё-таки, э, проводить в бассейне, может быть, время, всё-таки нагрузка будет, мне кажется, не такая сильная и я не буду чувствовать этой боли. Я, наверно, попробую обязательно.
Ты вообще любишь заниматься плаванием? Мгм. Да. То есть, э, плавание- это ж тоже не обязательно, да, э, заниматься, э, интенсивным плаванием, а это может быть плавание, а, в свое удовольствие, как бы такой, маленькие такие ш даже не шажки, потому что это плавание, а маленькие плавки <chuckles> и проверишь реакцию тела, как оно любит и не любит, что нравится, что не нравится. Ногами можно не очень сильно шевелить в воде, то есть, в основном, можно руки нагружать, м, и можно выбирать, допустим, да, температуру. Есть же, да, такие, а, бассейны с теплой водой, то есть чтобы телу всему было приятно. Вот как ты думаешь, понравится твоему телу такое?
Мгм. Да. Мгм. Хорошо, да, да. Мгм. Да. Я я думаю, мне должно это очень подойти. Я думаю, что да, как бы раньше в жизни, если мне это раньше нравилось, я думаю, что нужно вернуться, а, э, к этому, можно сказать, виду спорта, всё-таки это немножко бо более нагрузка такая. Я думаю, мне поможет это даже восстановиться и, может быть, посте посте поти постих потихоньку, постепенно я всё-таки смогу войти в ритм и благодаря плаванию как бы восстановить и, э, как это, мышцы, тонус. И всё-таки я думаю, для ноги будет как-то полегче, потому что вот нагрузка больше на руки можно давать и на нога в этом колено будет не так сильно участвовать. Я думаю, что это очень очень замечательный совет вообще. Постараюсь, да, записать вот. Да-да-да.
Мгм. М. Да. Вот вот уже мы двигаемся, да, в правильном направлении. А ещё, а, допустим, если это в компании, да, делает, допустим, ты не одна, а с подругами или, скажем, с там любимым человеком. Если вы будете проводить вместе время, это в том же, а Э, в бассейне. А, м, это, может быть, поможет, <exhales> э, забыть вообще, да, о проблеме и как бы восстановиться и ментально. То есть вот после ковида, да, ты говоришь, что у тя н постоянно как бы сил не хватает, ведь это, наверно, общее такое состояние организма. То есть оно будет немножечко как бы отступать на задний план, и ты поймешь, что, э, ты входишь в нормальный ритм нормальной жизни и забудешь о своих болячках в итоге.
Да. М м. Да, да, вот Мгм. Да, я думаю, это замечательный совет. Ка мне кажется, что в компании с кем-то это как раз-таки будет мне меня будет немножко стимулировать и будет всё-таки заставлять меня идти. Всё-таки, когда я одна, мне это хочется, может быть, я не пойду или же всё-таки, а, сделаю себе сегодня перерыв. А вот в компании, я думаю, что у меня не будет такой возможности, а, уйти от тренировки, и я всё-таки буду чаще ходить и с буду быстрее восстанавливаться. Потому что, да, после ковида прям у меня совсем у упадок сил и вот мышцы совсем слабые стали. Вот прям чувствую, и до и доктор говорит, что, да, это, как бы, абсолютно нормально. Что щас так у многих, э, после ковида.
Ай. Понятно. Конечно.
Обязательно попробую.
Ну да, то есть То есть, а, э, опять же ж, не надо сначала стараться, м, регулярно, да, заниматься. Просто сначала в удовольствие, как бы маленькими такими вот, э, 1 неделю походила, а там 1 раз в неделю можно в выходные. А потом, если тебе понравится, тебе и твоему телу обоим, то тогда уже можно и почаще. А потом и сама не заметишь, как вольёшься в, м, ритм, а там уже, кто знает. Там, может быть, и, э, начнешь уже и бегать, потому что, м, н э, нога твоя привыкнет, тс а, к к тому, что ты всё-таки нагружаешь её потихонечку. Но хотела бы заметить, что всё равно не забывай о, м, том, что надо всё-таки провериться и, наверно, ещё раз с врачом посоветоваться. То есть, прежде чем давать регулярные нагрузки, наверно, всё-таки надо, м, сделать, наверно, ещё какой-то тест, чтобы знать точно, что у тебя там с коленом всё в порядке и можно его нагружать. Вот я так себе это представляю.
Мгм. Да. Мгм. Хорошо, да. Мгм. Да. Мгм. Да, повторное, может быть, да, действительно, может, второе мнение доктора возьму другого уже, чтобы он, может быть, более тщательно посмотрел и, может быть, э, второе мнение как бы будет более чёткое. Может, действительно, что-то, м, доктор другой недосмотрел и, может быть, с коленом что-то более серьёзное, чем мне казалось до этого. Действительно, я даже как-то не подумала по поводу второго мнения. Это хоро хороший совет по поводу доктора.
Мгм. Да, конечно, второе мнение- это хорошо всегда, да.
Замечательно, замечательно.
А, вот. А ещё я верю в тебя. Э, ты же сильная и справилась, и с переездом, и с ковидом, и вот уж всё равно с этой травмой, но справляешься ж. Ты ж с не то что ты совсем из жизни выпала, а ты просто спортом не можешь заниматься. А так ты сильная и всего достигнешь. Просто надо маленькими шажками к этому идти, правильно же?
Я Да. Абсолютно, абсолютно. Да, я признательна за такие советы, о обязательно воспользуюсь. Для меня это очень ценно. А, рада, что я обратилась к тебе с так с та э, именно с, э, с этой проблемой. Потому что, ну Как бы не всегда получается кому-то, э, рассказать, это, как бы, трудно открыться. Спасибо, обязательно и воспользуюсь, и, м, э, с дру с друзьями, пос э, как договорюсь пойти обязательно в бассейн и к доктору. Спасибо большое за такие замечательные советы. Спасибо.
Да, конечно. И я желаю тебе всего хорошего, чтоб всё у тебя получилось.
Спасибо большое.